Ừm, bạn ơi, mình đang gặp một cái vấn đề đó, ờ, hơi nhức đầu một xíu, hơi lo lắng một xíu ha. Đó là đợt này á, <laughs> đợt này công việc của mình nó không có thuận lợi, thành ra là cái mức thu nhập của mình nó hông có được như trước á, cho nên á là tự nhiên cái tình hình, ừ, tự nhiên cái tình hình tài chính của mình nó thay đổi đột ngột luôn, cho nên á là mình chưa biết cách nào để mà có thể điều chỉnh lại cái chi tiêu của mình cho nó hợp lý á. Ờ, cái câu chuyện của mình á thì là mình là một cái người, à, làm team lead cho một cái ngân hàng á, quản lý khoảng tầm 15 người, đó, làm về bên bọt à, tín dụng á. Ờ, khi mà những cái tháng trước á mình chạy á thì tất nhiên rồi, mình chạy số cao. Khi mình chạy số cao á thì mình sẽ có nhiều bonus nè, có nhiều cái khoản thu nhập nè, và cái mức sống của mình lúc đó mình cũng tự nâng cấp lên nữa. Giống như là, như hồi xưa lúc mà mới ra trường á đi làm thì chỉ ở những cái căn phòng trọ khoảng tầm 1.500.000-2.000.000 vậy thôi. Nhưng mà đợt này á, lên được cái chức team lead rồi, cái xong rồi làm, ờ, cũng có bonus, cũng, gọi là, cũng, à cũng, à, rủng rỉnh túi xíu đi, ha. Cái xong bắt đầu là cũng, à, xúng xính theo người khác, rồi xong rồi, ờ, thuê mấy cái căn hộ đồ đó, ờ, hết tầm, ờ, 4.000.000-5.000.000 1 tháng lận cơ, 4.000.000-5.000.000 1 tháng. Và, à, mình ăn uống nó cũng, à, khác ngày xưa nữa, ngày xưa thay vì ăn 1 ngày hết tầm trăm ngàn thì, ờ, bây giờ nó chắc phải tầm trăm mấy, 200.000 lận, chưa tính chi phí là phải dẫn người yêu đi chơi này kia nữa nha. Mà đi chơi mỗi lần đi chơi vậy thì tốn tiền rất là nhiều luôn. Ờ, cho nên á là đợt này á, mình, ờ, gặp 1 cái vấn đề đó là tháng này, 2 tháng vừa rồi á là, ờ, công ty những cái quý cuối năm á, thì công ty người ta tăng target lên á. Thường á, à, thường theo ngân hàng á nha, thì những cái quý cuối năm á là những cái quý mà người ta sẽ thu tiền được về nhiều nhất, tại vì thường cuối năm á thì những cái doanh nghiệp người ta sẽ trả tiền lại cho ngân hàng khá là nhiều, cho nên á là cái target của mình nó cũng sẽ bị tăng lên, độn lên, ờ, thường á thì target nó là 1.100.000.000 nhưng mà tới nay á là 1.500.000.000, rồi. Đó, nhưng mà nó lại không phù hợp, tức là có tăng target nhưng mà nó lại không phù hợp với tình hình chung của của xã hội. Tại vì bạn cũng biết rồi đó, vừa rồi là, ờ, mưa gió rồi bão bùng, rồi, lũ lụt tùm lum hết, thành ra là người ta đâu có nhiều tiền để người ta trả đâu. Và một bộ phận kha khá cái người ở miền Trung và thậm chí ngoài người miền Bắc nữa cũng bị ảnh hưởng mà, cho nên là mình đâu có khả năng để mà mình đạt được cái target đâu. Thành ra là cái thu nhập của mình tháng này là 2 tháng rồi là không có luôn, mình chỉ chỉ nhận được cái bo à, chỉ nhận được cái lương cứng thôi, khoảng tầm 7.000.000-8.000.000 là vậy thôi à, cho nên là không có đủ để mà chi phí, chi trả nhà cửa đang, ờ, đang ở nè, đó, thì trọ cả 5.000.000 1 tháng nè, rồi chưa tính ăn uống, rồi chi phí phát sinh nữa, rất là đau đầu luôn đó bạn.
Ờ, sao vậy? À, mình hiểu. <laughs> À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. À! Thế á? À, rồi. Mình hiểu. Ừm, ừm. Rồi. Ừm. Rồi, rồi, rồi, ờ, mình hiểu tình hình hiện tại bây giờ của bạn rồi là á, à, trước đây là bạn, ờ, làm công việc nói chung là nó cũng thuận lợi đi, cho nên là cái mức lương của bạn nó sẽ, à, cao hơn một chút gì à, đó và, à, bạn cũng tự thưởng cho bản thân thời gian qua là, à, làm việc rất là chăm chỉ và qua cái căn hộ mới, cải thiện cuộc sống, đúng không? Đó, ờ, cho nên là, ờ, cũng 1 tháng trở lại đây là á bạn cái cái thu nhập của bạn giảm hơn so với những tháng trước, cho nên là bạn cũng cần chi trả những cái, ơ, ừm, khoản nó không tên nữa, đó, đúng không? Đấy cho nên là bạn cảm thấy bị ngợp, thay đổi đột ngột quá. Mình hiểu, thực ra là á, ai cũng gặp một cái trường hợp giống như bạn rồi hết á, nên là bạn không cần phải lo lắng, lát nữa mình đưa ra cho bạn một vài cách ừ, để bạn có thể, ờm, à, chi tiêu như thế nào cho nó hợp lý đúng theo với cái thu nhập của bạn nha. Nhưng mà đầu tiên mình muốn hỏi một vài câu hỏi như này này. <sniffs> Ưm, không biết là bạn, ờ, khi mà có những cái tài khoản cũng như là những cái, ờ, tài chính thay đổi đột ngột đến như thế, thì bạn có tiết kiệm hay là có trả những cái khoản nợ khác không? Hay là bạn chỉ chi trả cho những cái, ơ, ờ, ờ, cái cố định của bạn ấy, những cái chi tiêu cố định hàng tháng không? Kiểu, kiểu vậy.
Ừm. Ừm, chính xác luôn. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm. <laughs> À, vậy hả bạn? Ừm, bạn hỏi đi! À, mình hiểu nè. Mình á, mình thì, à, như mình nói thì mình là một con người, kiểu như, ơ, làm được nhiều tiền thì sẽ xài nhiều, đó, thành ra là mình à làm được, à, những cái tháng trước đó mình làm, à, bonus cao á, mình tự nâng cấp bản thân mình lên rồi n tự nâng cấp cái cái cái cuộc sống mình lên thôi. Rồi xong mình chi chi tiêu nó không có quản lý làm sao cho nó rõ ràng và không có cái khoản tiết kiệm á, tháng nào ra là hết tháng đó nha, tại vì chi phí cho, ờ, phòng trọ nè, chi phí cho ăn uống, chi phí cho người yêu, rồi chi phí cho những cái hoạt động giống như là đi ăn, đi nhậu với bạn bè nè, hoặc đôi khi đi gặp, à, đối tác nè, đó, nhiều cái nó nâng cấp lên quá thành ra là mình, à, không có cái khoản tiết kiệm luôn, mình quên là mình phải tiết kiệm luôn, thành ra bây giờ đến cái lúc mà rớt số như này mình mới nhận ra một điều là mình không có cái khoản nào để mà dự trù nó quá nhiều á, cho nên là khá là đau đầu luôn nè.
<laughs> Rồi, mình hiểu. Trời ơi! <laughs> Có vẻ như là bạn có quá nhiều khoản để mà chi tiêu quá nhỉ? Mà á cái tiền lương của bạn thì có tháng nhiều, có tháng ít chứ nó cũng không, ờ, cố định lắm, đúng không? Đó, mình hiểu, ừm, thì thực ra ấy là, ừm, mình thấy như này, là không biết là, ờm, cái chi tiêu hàng tháng của bạn nếu mà bạn không có tiết kiệm ấy thì lỡ có những cái gì nó đột ngột, ví dụ về sức khỏe cũng như là tất cả, ừm, mọi thứ mà nó s diễn ra đột ngột ấy, mà tài chính của bạn, ờ, vẫn, kiểu như, bị cạn kiệt ấy, đó, thì bạn xử lý như thế nào?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. À. Giống như cái tháng vừa rồi á, mình, à, cạn kiệt á thì mình đã phải, ừm, nhờ một cái người bạn á, gửi cho mình một ít tiền để mà có thể đóng tiền phòng trọ cuối tháng, cái tháng vừa rồi mình cũng có số mà. Đó, cho nên thành ra mình không có cái khoản tiết kiệm nè, mình đã phải nhờ đến một người bạn để mà gửi cho mình, thành ra là mình đang mộ mang một cái nợ nhỏ thôi, cũng hông có lớn đâu, nhưng mà mình, à, thì lại hổng tiết kiệm, cho nên thành ra là bây giờ mình, ờ, không biết xử lý làm sao cho nó hợp lý đến nỗi mình phải vay nợ để mà trả trả tiền phòng luôn á.
À, ừ, đây, mình còn một cái câu hỏi cuối cũng hơi thắc mắc này! Không biết là, ờ, thời gian sắp tới bạn đặt ra cái mục tiêu gì cho cái, ơ, ờ, chi tiêu cho cái tài chính hiện tại của bạn?
Ừm. Ừm, cái mục tiêu của mình á làm sao á nha, để mình có thể cân bằng lại, điều chỉnh lại cái khoản chi tiêu của mình nó h phù hợp hơn với cái khoản, à, thu nhập của mình, tại vì bây giờ á mình mới nhận ra một cái điều á là cái khoản thu nhập của mình á nó không có ổn định, tại vì hồi trước khi mà mình làm á thì mình mình, à, quá nhiều tiền đi, thì mình cứ nghĩ là, ờ, mình hay rồi, mình giỏi rồi và cái nguồn thu nhập này nó sẽ đều đều. Nhưng mà hông phải, sẽ có tháng được tháng mất, tại vì dù gì, ờ, công việc của mình cũng là chạy doanh số mà, tất nhiên cũng có những cái tháng rất là khó khăn, thì mình, à, muốn nó làm sao, a, cân bằng và điều chỉnh lại chi tiêu cho nó hợp lý hơn để những cái tình hình mà bất ngờ như thế này nè, mình sẽ có thể mình, ờ, chống đỡ với nó được. Đó.
Ừm. Mình hiểu rồi! Ờ, mình hiểu, qua cái tình hình mà bạn đang gặp phải, cũng như là cái mục tiêu mà bạn đề ra cho tương lai thì nó cũng đang, ờ, rất là hợp lý rồi đây này. Ờ, mình có một vài cách này bạn thử trong thời gian sắp tới thử xem sao nhá. Thứ nhất ừ, thứ nhất là đương nhiên là bạn vừa chuyển sang cái nơi mới, thì khi mà bạn nhận được lương, cái việc đầu tiên là bạn phải lo những cho những cái chi phí cố định trước đã, ví dụ như là tiền nhà, đó, tiền ăn và, ờ, những cái khoản mà nó cố định theo từng tháng, bạn hãy liệt kê kỹ nó ra. Đó, là trung bình tầm bao nhiêu là bạn phải bỏ vào trước. Đó, ờ, những cái, ừm, nó chi tiêu bên ngoài, ví dụ như là á, ừm, đưa người yêu đi chơi các thứ này, đâu phải tháng nào cũng dư dả để mà đưa người yêu đi đâu. Ờ, mặc dù là mình biết người yêu cũng rất là quan trọng, nhưng mà, à, đôi khi bạn cũng nên chia sẻ cho người yêu của bạn một chút thì người yêu của bạn nếu mà yêu thương bạn thì người họ cũng sẽ hiểu thôi. Cho nên là ừ, ừm, đấy, đấy, đấy, thì tháng, ưm, tháng này không đi thì tháng sau đi, đấy, không sao cả. Tê đê là bạn nên ưu tiên cái nào trước, cái nào sau nha, phân định rõ ràng ra giúp mình. Ừm.
Ừm. Ờ, cách gì vậy bạn ha? Ừm. À, mình hiểu. À, rồi, hay nha. Ờ. Chuẩn nha. Cái cách này thì cực kỳ là hợp lý với mình luôn á. Chắc có lẽ, à, hồi xưa tới giờ mình hông có liệt kê ra ra như bạn nói, mình không có liệt kê ra một vài cái yếu tố, một vài cái chi tiêu cố định như bạn nói nè. Chắc có lẽ là mình sẽ ngồi lại và mình phân tích và mình, à, liệt kê lại cho nó chính xác những chi phí cố định như là nhà ở nè, ăn uống nè, ăn uống tối thiểu là bao nhiêu tiền một tháng nè, và nhà ở là bao nhiêu tiền một tháng và chi phí điện nước này kia nữa. Mình sẽ liệt kê ra toàn bộ những cái điều mà cố định như bạn nói nha, để mình có thể trừ vào cái khoản tài chính của mình, và sau đó còn dư bao nhiêu thì mình sẽ lại tính toán tiếp để mình có thể tiêu xài cho những cái khoản, gọi là, phát sinh đi ha. Ờ, rất là hay ha, đặc biệt nữa bạn cho mình một cái lời góp ý đó là mình nên chia sẻ với lại người yêu của mình trong cái lúc khó khăn này á là cái ý kiến là cực kỳ hợp lý với mình luôn đó, tại vì thực tế người yêu của mình cũng là một người rất là hiểu chuyện, nhưng mà chẳng qua là mình tự ôm cái gánh vác, ơ, nặng nề vào, ơ, vào bản thân mình thôi. Mình tự mình chi trả cho mọi cái chi chi phí sinh hoạt là chưa ơ, hoặc là chi phí hẹn hò nè, thành ra bây giờ mình đang tự mình gây áp lực cho mình thôi. Có lẽ là mình sẽ chia sẻ với, a, người yêu mình vấn đề này để cho cái bạn gái của mình sẽ hiểu mình hơn để hỗ trợ cho mình trong cái hoàn cảnh như thế này ha. Ờ, vậy thì hông biết là còn cách nào khác nữa hông bạn ha?
Đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đó. Ừm. Đúng rồi! Đúng rồi! Ừm, ừm, đấy. Ờ. Với cả mình thấy là như thế này, à, cũng có một vài bạn ấy, à, không biết là bạn có không? Nhưng mà, ờ, chi tiêu, hay mua những cái món đồ mà nó, ờ, không cần thiết lắm, ví dụ như là thích là mua đấy, không biết là bạn có gặp phải không? Nhưng mà bạn nên cắt bỏ đi bớt những cái gì mà, à, những cái chi tiêu nào mà nó không cần thiết. Ờ, ví dụ như là ăn uống đi, là hôm nay bạn ăn đủ bữa rồi, nhưng mà có những lần mà bạn, ờ, ăn những cái món đồ ăn vặt, cũng như là, ờ, mua những cái món đồ nó, ừm mặc dù nó cũng phục vụ cho cái bữa ăn của bạn đấy, ờ, cho cái những lần ăn của bạn, nhưng mà đôi khi quá thèm một cái gì đó nó quá đắt tiền, cũng như là nó cũng không cần thiết lắm thì, à, bạn nên dời lại, cũng như là, ờ, hoãn cái chi tiêu đó đi và chi tiêu như thế nào cho nó linh hoạt một chút. Ờ, bạn thấy có được không?
Ừm. À, có nha. À, chính xác nha, chính xác nha, bình thường á mình dẫn người yêu mình đi đó ha, là mình phải lựa cái quán nào phải sang sang xíu nè, xịn xịn xíu nè, rồi xong rồi phải, ờ, đồ ăn phải ngon nữa. Đó, thành ra là cái chi phí nó phát sinh lên rất là nhiều luôn. Và có một cái chi phí khác như mà bạn nói nữa đó, đó là mua sắm á. Mình á đúng rồi á nha, mình á mình mới để ý ra là mình mua sắm vô tội vạ luôn, tại vì cứ lãnh lương ra là rủ 2, 3 thằng bạn vậy đó, rủ 2, 3 thằng bạn rồi xong rồi đi tới những trung tâm thương mại, rồi xong cứ đi vòng vòng trong đó, rồi xong rồi thì thấy cái nào thuận mắt là đi vào mua liền. Và mua như vậy ấy thì, ờ, nhiều khi mình cũng không có cần thiết để mình mua nữa, một đôi giày, hai đôi giày rồi ba đôi giày, đó, để ở nhà không vậy đó, rồi cuối cùng là đi trung tâm thương mại thì vẫn cứ mua thêm. Thành ra là mình, ờ, phát sinh rất là nhiều chi phí, ơ, mua sắm như bạn nói luôn á, có lẽ là mình sẽ phải điều chỉnh lại một xíu làm sao để cho mình, ờ, phù hợp với lại cái khả năng của mình hiện tại ha. Rất là cảm ơn bạn luôn á! Vậy thì ngoài ra á còn cái cách nào khác để cho mình có thể dễ dàng quản lý chi tiêu nữa hông bạn?
<chuckles> Ừm. Trời ơi! <chuckles> Đó. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, với cả ấy, lúc nãy mình thấy bạn cũng có chia sẻ như này là có tháng nhiều, có tháng ít. Đó, thì á à, ví dụ như là cọi, ừm, cũng có một khoảng thời gian là bạn làm việc trong cái ngành này rồi, bạn cũng biết là bạn nên thống kê ra là lương trung bình thu nhập trung bình của những cái tháng đó là bao nhiêu. Đó, bạn chỉ tính trung bình thôi nhá, không phải tính theo những cái thìn từng tháng đâu. Đó, cho nên là ừm, nếu mà tháng này bạn, ờ, có được, ờ, lương cao hơn thì bạn cũng bỏ cái tiền dư đấy ra, cái tiền, ờ, dư đấy ra vào một cái khoản, ờ, tiết kiệm. Còn cái tiền mà lương trung bình ấy, thì bạn mới chi tiêu cho tháng đó. Và nếu tháng sau mà bị hao hụt tiền thì bạn lấy cái tiền dư đấy đập vào thì nó cũng đã là là, ờ, một cách rồi. Đó, bạn không cần phải phải lo lắng về cái vấn đề đấy nhiều, ờ, nếu mà đập qua đập về. <laughs> Ừ.
À. À, hay nha. Ừm, mình hiểu nè. À, hay nha, cái cách này hay nha. Ờ, mình hiểu nè. Có lẽ là mình sẽ ngồi lại mình, à, tính toán xem là cái mức thu nhập trung bình của mình trong nửa năm vừa qua là bao nhiêu ha, và mình sẽ căn cứ theo cái mức, a, lương đó để mình có thể tính toán cho nó chính xác. Cảm ơn bạn rất là nhiều và đã chia sẻ nhiều cái góc nhìn nè, nhiều kiến thức bổ ích nè, và cái lời khuyên cho mình, động viên mình nè, à, để mình, à, cảm thấy nhẹ nhàng hơn như lúc này nha. Cảm ơn bạn nha. Bye bye.
Đúng rồi. Ừm, chúc bạn thành công nha!